Sí, la pues la mayoría de las veces, en realidad, como te digo, pues sí pongo el límite diciéndole: "No, si quieres házmelo y déjamelo ahí y yo me lo como más tarde". Y bueno, ya me lo como cuando cuando sea mi hora de desayunar o cuando yo sienta que que ya no, porque por la mañana en realidad no me provoca absolutamente nada, sino agua y café, sino ya como después de media mañana, tipo 10, 11 es que ya como que mi cuerpo está tengo el cerebro programado para que mi cuerpo empiece ya como a mi cerebro, ¿no? A que ya es la hora de de recibir la comida. Entonces, yo hago eso más como: "Sí, mami, no, si quieres déjamelo ahí cuando yo me prepare el batido o el jugo, yo me lo como". O habrá otro día que le digo: "No, si quieres que hoy hoy no como huevo porque me lo voy a comer por la noche", por ejemplo, una cosa así, ¿no? Trato de decirles, pero pero no, eso está en el en el ADN de ellos y sobre todo el de mi mamá está ahí está ahí está ahí definitivamente. O también me pasa con cuando vamos a la casa de mi hermano, que ellos comen pues muy rico y todo, pero pero demasiado, ¿no? Entonces es lo mismo a la hora de la comida y y sirven la comida tarde, estamos en una reunión y son las 10 de la noche. "Pero pero come más, pero mira la lasaña que hicimos", y yo: "Sí, deme, un pedacito, yo me como un cuartico", pero eso nada más. "Ay, no, con razón estás flaca, te vas a desaparecer". Te o sea.
Claro. Ajá. Está ahí, sí, está tácito. <chuckles> Está tácito. <chuckles> Claro, y es que tienen cada quien tiene como su su manera de comer y sus gustos y sus rutinas, ¿no?, alimenticias. Y las tuyas son muy bien marcadas y son ya ya a ti te sirven, te funcionan, que es acá el el tema con ellos, ¿no? Que que no terminan como de entender que ya tú tienes esas rutinas definidas que te sirven, con las que tú te sientes a gusto. Y en este caso, pues toda esa presión y esa insistencia de ellos, ¿qué te preocupa más al en en algún momento donde tengas que poner límites? ¿Te preocupa más herir al a tus papás, a tus familiares o más bien las consecuencias de comer lo que no quieres y lo que sabes que no te hace bien, no?
Claro. <chuckles> Sí. Total. Ujú. Sí. Ujú.

Sí, claro. No, fíjate que en ese orden a mí de verdad me preocupa como como herirlos, ¿sí me entiendes? Porque ah, yo sé, si es con todas las buenas intenciones del mundo, yo lo sé, pero a veces hasta con tanta insistencia uno se pone, eh, no grosero digamos, pero como cortante, como que: "Oye, pero pero ya no me insistas, porque ya". Sí, sin querer parar de grosero, pero pero es tanta ya la tiki, tiki, tiki, dale, dale, dale, que como que
Ujú. Sí. Sobre todo sí, sobre todo que te pasa durante un periodo muy largo de tiempo, no es como es algo que te pasa de repente brevemente, y ya después no los vuelves a ver, sino hasta el fin de semana siguiente, sino que los tienes ahí por 6 meses continuos.
El <chuckles> Sí, sí. Eh, cl cla claro, correcto. Y por supuesto, también me preocupa bueno, hay ocasiones en que, eh, una celebración, el cumpleaños o la Navidad, listo, eso eso es es fecha para, como le digo yo, como para desordenarse, ¿no? Un poquito, eh, mesuradamente, por supuesto, ¿no? Con mesura, pero pero también, eh, llega un punto en que sí me preocupa de que y me da como remordimiento: "Ay, Dios mío, ¿yo por qué me comí este 3 leches hoy, a las 11 de la noche?" Sí, cosas así. Pero pero eso ya es como como un poco secundario, pero es más como como no quiero parecer grosera al al al rechazar un plato, al rechazar algo, a decirles que no. Es más eso, la verdad.
Claro, sí.